Ừm, à, bạn ơi, mình, à, có một cái, ơ, chuyện này thực ra nghe nó hơi buồn cười một chút xíu nhưng mà, <smacks lips> à, mình, à, mình bị sốc văn hóa ở Việt Nam và <laughs> mình cảm thấy là mình, ờ, mình cảm thấy là mình hơi khó hiểu cái phong cục phong tục và cái cách ứng xử. Thì, ờ, à, để cho bạn một chút xíu cái cái bối cảnh ha là thật ra thì mình, à, à, mình sống ở nước ngoài rất là nhiều năm, cụ thể là 10 năm, à, xong rồi sau đó thì mình về lại Việt Nam cũng, ơ, chưa lâu, khoảng, ờ, hồi 2021 là mình về lại Việt Nam thì cho tới giờ thì cũng, ơ, 4 năm rồi. Nhưng mà mình cái cảm giác mà bị sốc văn hóa nó vẫn chưa có dừng lại luôn. À, và nó rất là mắc cười tại vì là Việt Nam là cái chỗ mà mình sinh ra và cũng, ơ, mười mấy tuổi mình mới đi mới đi nước ngoài lận. Nhưng mà s tự nhiên bây giờ về cái mình lại bị sốc văn hóa và nhiều khi mình nói hông ai tin hết trơn. Ờ, đó, nó vậy đó bạn.
Ô, thế á? À, mình hiểu. <laughs> Ồ, trời ơi! <laughs> Ờ, trời ơi! Lúc đầu bạn nói cùng mình mình cũng không tin thật đấy. Ờ, thế là có nghĩa là bạn, à, ra nước ngoài sống, à, từ lúc bạn còn mười mấy tuổi thì hiện tại là ở sống nước ngoài 10 năm rồi. Thì thực ra là trong cái khoảng thời gian 10 năm đấy là cái văn hóa cũng như là mọi cái nó cũng phát triển dần rồi. À, khi mà bạn về thì mình thấy cái này nó cũng là là một cái, ừm, bình thường, ờ, dường như là như thế. Ờ, không biết là á, ờ, bạn trước đây là bạn ở quốc gia nào nhỉ?
Ừm. Ừm, ừm. À, trước đây thì mình ở Mỹ, xong rồi mình ở Úc. À, đi 2 nước luôn.
Ồ! Ừm, ừm, thế thì bạn có có, ơ, thể đưa ra cho mình một vài cái tình huống cụ thể cũng như là những cái gì mà bạn cảm thấy là, ờ, nó bị sốc đến cái nỗi mà, ờm, bạn cảm thấy lạ không? Bạn kể cho mình nghe.
Ừm, thật ra thì có rất là nhiều luôn á, mình có thể kể tới, ơ, sáng mai cũng được nữa. Nhưng mà, à, một một số những cái điểm mà, à, mình thấy khá là, kiểu, khó thích nghi ở Việt Nam đó chính là cái, ơm, ờ, cái cách, ơ, mọi người giao tiếp á. À, thì đó là một cái đối với mình rất là khó thích nghi luôn, tại vì, à, à, mình, ờ, tới giờ, giống như là, ờ, mình ở bên Úc rất là lâu mà cái văn hóa của, à, người Úc với nó khá giống với người Anh, cho nên là nó rất là lịch sự, nó, kiểu, nó lịch sự hơn mức bình thường một chút xíu. À, thì thành
Ồ. <chuckles> À! Có nghĩa là nó lịch sự. Ừm.
Đúng rồi, nó nó rất là lịch sự, nó rất là kiểu, ờ, ở Việt Nam mình sẽ gọi là thảo mai, nhưng mà ở bên đó cái đó gọi là bình thường, cái đó cái đó là mức mức, ơ, tối thiểu. À, thì thành ra khi mà ở đây á, thì, ờ, khi mà mọi người có có nghĩa là mình để ý nha, đặc biệt là những cái người lớn tuổi á, như ba mẹ mình hay là mấy cô chú lớn tuổi á là sẽ hay khi mà giao tiếp với nhau á sẽ hay, ơ, gọi là, một cách, ơm, à, vô tư. Họ sẽ nói là "Ồ, cái bạn này hồi này lên ký dữ! Ồ, bạn này hồi này ốm quá! Bạn này hồi này mặt mụn quá!" hay là "Bạn này, ờ," à, thì mình có nghĩa là những cái bình luận đó thì mình sẽ kiểu: <tsk> "Chà! Thú vị nha!" rồi bây giờ c mình hông biết nói gì tiếp. <chuckles>
À! Thế á? <laughs> Trời ơi! Ừm. <chuckles> <laughs> Trời ơi, cứ cứ nói chung là cũng, ơ, thêm vội một vài câu thôi, nhưng mà thực sự thự thực sự là khi mà thấy như thế thì cũng rất là sốc, đúng không? Sốc trong lòng ấy, kiểu thế. <laughs> Ồ! Có nghĩa là bạn sốc về cái cách, à, nói chuyện giữa 2 nước nó quá khác nhau đi, đúng không? Ừm, thế thì, à, mình thắc mắc là cái văn hóa thì sao? Cái văn hóa, ưm, ngoại trừ cái ứng xử, cách nói chuyện ra thì còn cái nào khiến bạn là thấy sốc nữa không?
Ừm, ừm. Đó. Ừm, đúng rồi. À. Ừm, thật ra thì mình nghĩ, ơ, văn hóa ứng xử, ờ, giao tiếp, tất cả những cái đó nó đều thuộc về văn hóa hết. Và, ờ, khi mà, giống như là, mình đôi khi á, mình cảm thấy giống như là mình đang nói tiếng Việt với lại một người Việt khác, nhưng thật ra hai đứa mình đang nói về hai thứ rất khác nhau. Nhưng mà nhưng mà mình nhận ra chuyện đó, nhưng mà cái bạn kia thì lại không á. <chuckles> Có nghĩa là à, có nghĩa là, ờm, đôi khi nha, là đặc biệt là trên, ơ, trên những cái bàn nhậu nè với mấy người chú nha, và mình có nghĩa là khi mà tự dưng cái hai người đang nói về một cái chuyện gì đó, xong rồi cái, ơ, ờ, ừm, ờ, họ đôi đôi khi họ có <tsk> như là họ giống như là "Ừ, chú hiểu, chú biết, trời ơi, cái này á hả, biết hết." Nhưng mà thật ra họ chỉ coi trên ti vi thôi, nên là <laughs> đó.
Ủa? <laughs> <laughs> À! Đúng rồi, <chuckles> xã giao đấy, kiểu xã giao, đúng không? Ừm.
Đúng rồi, mà, ờ, nó như vầy nữa nè, kia là cái văn hóa mà mình quen á, thì mặc dù nó rất lịch sự nhưng mà nó rất thẳng, nó cực kỳ thẳng luôn. Cho nên là, kiểu, khi mà bạn, ờ ví dụ như nha, một cái điều khá là buồn cười á, mà mình hông hông biết hổng biết, ờm mình biết ở đây hổng vậy, nhưng mà mình, với lại mấy đứa bạn thân của mình á là thường tụi mình đề cập tới khá là nhiều về những cái vấn đề tiêu hóa. À, tại vì à, tại vì đối với lại, ờ, cái văn hóa phương Tây, cái chuyện mà nói về sức khỏe là một điều hết sức bình thường và nó quan trọng. Đó, còn ờ, thì thành ra là tụi mình sẽ nói về kiểu: "À, hôm nay, ơm, không biết là bạn đã <tsk> có những cái, a, hoạt động tiêu hóa nào chưa?" kiểu vậy đó. Thì mình thường c sẽ hỏi rất là mà nghe khá l khá là buồn cười, nhưng mà ở đây mà nếu mà mình mà hỏi kiểu đó là có chuyện liền. Đó, à. <chuckles>
Ừm. Ồ! À, thế á? Ừm. <laughs> Ừm, <chuckles> chuẩn, chuẩn nha. Trời ơi, nếu mà cái đấy mà áp dụng vào người Việt Nam mình à, người ta sẽ nói câu là <tsk> "Sao mà vô duyên thế? Sao mà hỏi như thế?" ừ, đúng không? Đúng không? <chuckles> Trời ơi! Ờ, thế thì khi mà bạn thấy là, à, bạn bất ngờ về cái chuyện đó thì trước đấy bạn không biết, đúng không? Bạn cũng thoải mái như nước ngoài. Thế thì có một cái tình huống nào kiểu dở khóc, dở cười mà bạn nói như thế, xong rồi mọi người cũng mọi người cũng kiểu bất ngờ và và, ừm, ờ, chỉnh lại lời nói của bạn không?
Đó, đó, đó. Đúng rồi, chính xác, chính xác, đó. Ừm, ừm. À, mình, à, mình không nhớ một trường hợp cụ thể, tại vì chắc là mình về cũng khá lâu rồi, cho nên là tiếng, ơ, tiếng Việt của mình nó hông có còn bị, ờ, <chuckles> lạ lạ giống như cái lúc mình mới về nữa. Cho nên là mình cũng hông nhớ một trường hợp cụ thể, nhưng mà trong, a, những cái chuyện mà, kiểu, giao tiếp, ơ, với nhau mà không đúng á, hông phải hông đúng mà là kiểu sai ý nhau á thì nó cũng gây khá là ảnh hưởng tới mình, đặc biệt là trong công việc. Tại vì, ờm, công việc của mình á thì, ờ, m may mắn là mình vẫn làm việc trong môi trường nước ngoài, cho nên là cái đó thì nó hông ảnh hưởng mấy. Nhưng mà mình có một cái doanh ng mình có một cái doanh nghiệp nhỏ riêng mình mở ra thì, ờ, cái đó thì mình bắt buộc phải làm việc với rất nhiều khách hàng cực kỳ, ờm, bản địa. Ờm, cho nên là à, thì khi mà cái thói quen của mình là OK, mình h mình hông có cần ai phải đáp ứng cái điều gì cho mình khủng khiếp hết á. Nhưng mà mình chỉ muốn biết cái con số chính xác để mình tính cái lộ trình của mình. Ví dụ như khi mà mình hỏi là "OK, hôm nay, ờ, mấy giờ bạn tới?" Thì mình ví dụ như nếu mà bạn nói là "Ô kê, ờ, tôi sẽ tới lúc 10:00" thì mình sẽ kỳ vọng là bạn sẽ tới khoảng trong khoảng từ, ờ, <sniffs> à, 9:50 cho tới 10:10 hoặc là nếu mà trễ hơn, hay sớm hơn bạn sẽ báo trước. Còn ví dụ như khi mà mình làm việc với lại những cái khách hàng hay là những cái đối tác cực kỳ bản địa thì họ sẽ nói là "Ờ, ờ, mười tầm 11:00 tới nha." Cái xong cái mình, kiểu: "À, OK." xong cái mình chờ hoài luôn. <laughs>
Ừm. À, thế à? <chuckles> À. Ồ, hay quá! Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, ừm. <chuckles> Ờ. <laughs> Nghe chữ tầm là thấy thấy, ơ, cũng cũng rồi đấy. Nghe chữ tầm đúng rồi, ừm mình hiểu. Có vẻ như là cái giai đoạn khi mà bạn vừa, ừm, ờ, quay lại cái, a, Việt Nam mình, và hơn nữa là bạn cũng lập nên một cái doanh nghiệp, ừm, nó cũng mang tính là bản địa nữa, cho nên là những cái đấy mình mình thấy là bạn, ừ, sốc thì cũng <chuckles> chuyện thường thôi. <chuckles> Đấy, ừm, với cả thứ nhất là, à, mình có một vài lời khuyên với bạn như thế này nhá. Thì ừm, à đương nhiên ấy là cho dù qua một cái văn hóa nào mới, đất nước nào mới thì nó cũng sẽ giống như bạn thôi. Ấy, và á, cái mà để cải thiện những cái này đấy chính là trải nghiệm. Đó, ừ, đúng rồi, mặc dù á, bạn nghe người này nói, người kia nói rằng là "Ờ, bạn không nên như này, như kia." hoặc là người ta cũng đưa một vài bài học cho bạn, nhưng mà đến khi mà bạn thực hành ấy, nó cũng rất là khác nha. Đó, cho nên ừm, đúng rồi, cho nên á, là bạn cũng nên là, ờ, dành ra một cái khoảng thời gian nhất định. Nó cũng bạn xem như đó là một cái thời gian để mà bạn giải trí thôi. Đó, nhưng mà, ừm, đi loanh quanh và tìm hiểu về những cái văn hóa cũng như là phong tục quanh nơi bạn sống cũng được. Bạn thấy cái này có được không?
Đó. Ừm. Ừm, đó. OK, mình nghe nè. Ừm. Ừm, hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm, thật ra đây là một cái ý khá là hay. À, mình, à, mình là một cái người khá là tham công, tiếc việc, cho nên là, ờ, ờ, mình, ừ, kiểu, mình mà nghĩ ra được công việc làm là mình sẽ ngồi mình làm, kiểu, bất kể thời gian. Nên thành ra là mình cũng không có như bạn nói á là mình cũng chưa có cái sự tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa và bản thân mình cũng có cái sự áp đặt của của mình lên người khác luôn. Là, kiểu, mình đâu mình áp một cái chuẩn của người của phương Tây vô cái chuẩn ở Việt Nam, thì thật ra nó cũng hông phù hợp lắm. Nên là cái ý này của bạn khá là hay đó.
Ừm. À! Thế à? Ừm. À! Thế Mình hiểu, ừm, cho nên là á, ờ, mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau mà, khi mà bạn chia sẻ như thế thì mình cũng hiểu thôi. Ừm, với cả là, nếu mà bạn cảm thấy là "Ờ, cái phong tục này mình khó hiểu quá? Sao mọi người cứ làm như thế này, mình thấy nó không đúng." Hoặc là như thế nào đó, bạn cứ hỏi một cách lịch sự, với người bản địa. Ví dụ như bạn đến một nơi mới, ờ, đi ra ở miền Bắc đi, nó sẽ có những cái phong tục, ví dụ như là, á, ờ, nhảy, ừ, Cô đồng này các thứ. Đó, đôi khi ừ, người nước ngoài thấy những cái đấy, người ta thấy là "Ờ, sao người ta làm những cái đấy để làm cái gì?" Đúng không? Đó, chuyện thấy rất là lạ và bạn chỉ cần hỏi hỏi những người xung quanh thôi, sao ư, hỏi một cách lịch sự và, ờ, người địa phương người ta sẽ giải thích cho bạn bối cảnh cũng như là, ừm, cái ý nghĩa đằng sau đó, thì để bạn hiểu rõ hơn về phong tục. Ừm, bạn thấy cách mà hỏi người địa phương như thế này thì bạn có làm được không? Có hay thấy được không nhỉ?
Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, cũng là một cái ý hay, nhưng mà mình cũng hơi, ơ nói thật là mình cũng hơi ngại á. Tại vì, à, à, khi mà à, có nghĩa là, ờ, khi mà mình mình mình hỏi á thì mình sợ là kiểu, ví dụ như nha, nếu như mà thẳng luôn là có một cái dân, một cái ví dụ như một cái người dân tộc thiểu số đi, người ta đang làm một cái việc gì đó nó khá là truyền thống á, thì cái chuyện mà mọi người đều hông hiểu và mọi người đều hỏi thì nó cũng bình thường. Nhưng mà ví dụ như trong những cái mà tương tác mỗi ngày giữa con người với con người với nhau á, mà mình hỏi á, thì giống như là người ta sẽ nhìn mình bằng cái ánh mắt là kiểu: "Ủa, <tsk> là sao ta?" <chuckles> Thì hổng biết là cho những cái tình huống mà, ờ, hết sức đời thường thì bạn có cái hướng nào hông ta?
À! Ừm. À. <laughs> Ờ, mình hiểu rồi. Ừm. À, nếu mà nói đời thường như thế thì mình nghĩ là nếu bạn đến một nơi nào đó du lịch, ví dụ như là Hà Giang hay là, à, Lào Cai các thứ, mấy cái chỗ mà nó dân tộc như mà bạn nói đấy, thì mình nghĩ, à, bạn nên có một người hướng dẫn viên, đó, ừm, đấy. Thì người hướng dẫn viên người ta không ngại gì hết, người ta đều chia sẻ cho bạn biết những cái trải nghiệm đó thôi à, đó, ừm. Với cả hiện tại bây giờ mình thấy là cái mạng xã hội ấy, nó cũng rất là phổ biến. Cho nên là khi mà bạn thắc mắc một cái vấn đề nào đó, bạn lên hỏi ChatGPT này, hoặc hỏi, ờ, ừm, trên Google xem những cái này là, ờ, phong tục của người ta như thế nào, văn hóa như thế nào. Đấy, là bạn cũng hiểu thôi à. Ừm, bạn thấy sao?
Ừm, ừm. Ừm, cũng hợp lý nè. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, cũng là một cái ý hay ha. Có nghĩa là mình có một cái sự tìm hiểu trước, ờ, cho những cái nền văn hóa khác trước khi mà mình, ờ, ờ, trước khi mà mình đặt chân tới cái chỗ đó, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Với cả một phần nữa là, ờ, mình hiểu rằng là khi mà bạn đến ờ, quay lại Việt Nam là cái cảm giác của bạn nó cũng hơi lo lắng một chút. Ừm, sợ là giao tiếp nó sẽ khó khăn, cũng như là, à, mình không tiếp nhận được những cái mới. Thì, à, à, lúc đầu bạn mình nghĩ bạn chỉ cần lắng nghe thôi và, à, điều chỉnh cảm xúc cũng như là làm quen dần dần về nó. Không phải ai một ngày một, ngày hai là người ta làm quen luôn đâu, mà nó cũng cần thời gian, cho nên là bạn không cần phải lo lắng đâu nha. <chuckles>
Ừm. Ừm, OK, OK, mình hiểu rồi. Thực ra nha, sau khi mà chia sẻ với bạn xong á, thì mình cảm thấy khá hơn rất là nhiều, tại vì, à, bạn cho mình những cái góc nhìn mà mình nghĩ là có lẽ mình đã, ờ, không có nhìn thấy được á. Tại vì chắc là do mình tập trung vô cái sự bức bối của bản thân dữ quá, nên là cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên này ha, và rất là mong là nó sẽ giúp được cho mình, cho những cái tương tác sắp tới của mình. Cảm ơn bạn!
Ừm! À! <chuckles> Ừm. Rồi, rất vui được gặp bạn ngày hôm nay nha! Tạm biệt bạn.
Ừm, OK, bye bye bạn nha!